Eh, eu gosto de usar kilt. Que é aquela saia escocesa. Pois é.
Ah aquela saia, sim, sim, sim.
Eu acho muito bacana usar kilt. E eu acho que, mas esse é o ápice também para mim de <laughs> eu eu nunca passei.
Uhum. <laughs> Entendi. Não é todo dia que você sai de casa assim, né.
Não. E nem. Nossa é uma vez a cada é tem que ser em um evento muito e isso eu deixo bem claro, é um evento eu vou para um festival de música eletrônica por exemplo.
Uhum. Sim. Aham. Entendi. Aí dá para usar.
E aí eu acho muito legal porque aí você tem liberdade vezes 2, né, de se vestir.
Ah é, com certeza. Algumas outra coisa que pode se separar de outras tribos que
Hum. Não, o resto eu acho que é tudo muito igual, porque aí se eu tô se eu me você depende de que tribo que eu estou separada, né. Por exemplo, se eu for encontrar os meus amigos agora, que moram todos na favela do Brasil, por exemplo, eu sou de São Paulo, e aí a maioria dos meus amigos são de de comunidades. Se eu for com estilo de de kilt e de bota e sabe com uma camiseta meio rasgada, eles vão me olhar meio torto assim não vão me tratar mal obviamente, mas eles vão falar: "Pô que que é isso cara, Como é que você está vestido assim? Saia é coisa de mulher". Então assim.
Uhum. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Ah, é. Hum. Uhum. Sim é meio torto não, completamente torto, né. E talvez falar um pouco mal de você por trás. <laughs>
Pois é, mas se eu for em um Exato exato. Mas se eu for na em uma festa de música eletrônica assim vai ter mais 1000 pessoas igual a mim. Então depende de qual bolha eu estou me distanciando. Se eu falar para você que eu saio de unha pintada para me diferenciar, eu vou estar me diferenciando de quem não sai de unha pintada só, porque vai ter milhões de pessoas ali de homens no caso com unha pintada também, sabe?
Ah é. Sim. Uhum. Uhum.

Então, eh, eu sempre fui uma criança muito vaidosa, inclusive, né, sempre gostei É, sempre sempre gostei. Não sei, eu tive influências da minha mãe, ali, que também é uma pessoa muito vaidosa. Eu sempre gostei de tá sempre arrumadinho, assim. Eu vejo fotos minha criança que a minha mãe vivi me vestia; eu estava sempre bem bem arrumadinho. Eu acho que isso eu fu fui levando pra vida, assim, que eu tinha que manter essa pose. <chuckles>
Ah, é? Sim. Uhum. Sim. Ai que legal! Porque não é muito comum, né, geralmente os as crianças não se importam como se vestem, só querem correr e brincar, né.
Pois é, eu eu me até, de uma maneira saudável, eu me importava com a roupa que eu estava vestindo ali.
Uhum. Claro, com certeza.
E e, aí, ainda mais quando você vai descobrindo a a puberdade, ali, que você vai olhando pra pra as menininhas, no caso, de um jeito que você quer tá mais arrumadinho, ali, pra impressionar é. É m é bem gostoso essa fase, assim.
Uhum. Sim. <laughs> Claro, um perfuminho. Uhum, verdade.
Eh, hã, eu eu eu acho que eu posso falar, assim: "Olha eu go eu quero começar a seguir o estilo roqueiro", digamos, assim
Uhum.
com uns 13 pra 14 anos, até um pouco velho, né, para os padrões de hoje. Os padrões de hoje, as crianças de 9 anos de idade já têm estilista próprio.
Entendi. É. Ai nem me fala, que mundo é esse que a gente tá vivendo?. <chuckles>
Pois é. É até tóxico.
Criança não tá sendo criança. Mas
É até tóxico.
eu eu, assim, baseado na minha na minha geração, eu diria até que você começou cedo com 13 anos. Porque, pessoalmente, eu comecei lá para os 18, 20, 21.
Uhum. Sei, é com essa idade eu estava com 13, 14 anos, eu já estava querendo copiar corte de cabelo dos dos meus heróis do rock. Eu estava querendo pintar a unha de preto, já. Eu já estava de meus pais sempre me apoiavam, assim, eu se eu se eu falasse pra minha mãe que eu queria pintar a unha, o dia seguinte ela comprava um esmalte pra mim.
Uhum. Ai que legal. Aham. E seus pais deixavam? Que legal! Ai, que bonitinho! É muito bom ver esses pais apoiarem, né?
Uhum, eh, meus pai a mesma coisa. Sim, meu pai me levava no cabeleireiro, e aí, até tinha aquelas olhadas meio torcendo o nariz, assim, mas era meio que: "Ah fazer o quê, né, ele gosta".
Uhum. É. Com certeza.